Đừng có, a ờ, đừng có vì cái việc là, kiểu như, hứa cho nó qua chuyện thôi, thì khi đấy nó sẽ tự bản thân họ sẽ không không coi trọng lời nói của chính họ, thì làm sao con cái coi trọng lời nói của họ được, đúng không? Cái kiểu hứa cho qua chuyện ấy, nó cực kỳ h tệ hại. Đấy.
À, đúng rồi. Ồ, cũng đúng. Ôi. Ờ, thực sự luôn, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và đôi khi thì người ta chỉ lo lắng đến việc là, à, hơi hứa suông qua qua chắc người ta chẳng nhớ đâu. Đấy, những cái xu thế thì nó cứ, kiểu, cổ xúy các thứ, đúng không? Đặc biệt là với trẻ con nhé cứ bảo là bây giờ cứ hứa trước đi, ờ, chắc gì bọn nó đã nhớ, nhưng mà thực ra là bọn trẻ con rất là nhớ dai nha, rất là hay đòi luôn, lâu lâu lại nhắc, ưm, người lớn có thể đau đầu rồi lại hứa này hứa kia tiếp ấy.
Ừ. Ừm. Đấy, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừ. Ừm. Nó nhớ hết đấy. Đúng. Chính xác, chính xác luôn. Bởi vì là trẻ con nó đang là cứ như cái tờ giấy trắng ấy, bạn viết lên cái gì thì nó hiển hiện lên như thế, chứ còn người lớn đ mới là bận rộn, thì mới là dễ quên, đúng không? Nhưng mà trẻ con nó sẽ rất là nhớ. Nếu mà bạn cứ hứa suông như vậy ấy thì dần dần nó sẽ ghim, nó sẽ ghim là, à, cái người này là chuyên hứa suông này, cái người kia là người giữ lời, bọn nó sẽ nhận diện ra được đấy. Đúng rồi.
Ừm. Đúng rồi. Ờ. Ừ. Ừ, đúng rồi. Có khi chúng còn phản ánh là "Ôi, bố mẹ toàn nói điêu thôi, chả bao giờ làm." Đấy, đôi khi nói cái như câu như thế, thực ra nó rất là thẳng, nhưng mà nó thật luôn, a, đó là cái tình trạng chung đó. Ờ, vậy thì nhá, ờ, còn cái vấn đề như là ở trong văn hóa mình ấy thì hay có khái niệm là thể diện ấy, và những cái quan hệ gia đình rồi là đồng nghiệp này, thì những cái yếu tố, gọi là, liên quan đến thể diện đó nó ảnh hưởng đến việc, ờ, giữ lời hứa như thế nào vậy?
Đúng. Chính xác, chính xác. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.